देखिए, आज के ना डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारी दिनचर्या का ना बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन साथ ही इसकी अनंत स्क्रॉल होती फीड हमें अक्सर ना समय और ध्यान दोनों से कितना ज़्यादा दूर कर देती है। कह सकते हैं कि हर पोस्ट हर वीडियो अगली चीज़ देखने कि ना हमारी जो चाहत होती है वो बढ़ा देती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हम ना सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं? या फ़िर यही सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करने लगी है?
हाँ सही बात। सही बात है। हाँ, हाँ। देखिए, अब आजकल के हालात देख के तो यही लगता है कि सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रही है और जिस हिसाब से देखिए हम उसके भ्रमजाल में फँस जाते हैं ना। आप सोचिए हम फ़ैसला करते हैं कई बार कि भाई 5 मिनट देख के रील बंद कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि एक के बाद एक इतनी इंट इंटरेस्टिंग रील आते रहती है। आप सोचिए रात में आप 3 बजे अ, स्ट्रीट फूड का खाने का कुछ आप देख रही हैं रील और उसी से रिलेटेड 1 रील आपने देख ली अब सोचिए भरमार लग जाएगी एकदम एक के बाद एक तरह-तरह के व्यंजन आने लगेंगे और आपको मन ही नहीं करेगा बंद करने का और 15 मिनट कब आपके आधे घंटे का आधा घंटा कब घंटों में तब्दील हो जाएँगे पता ही नहीं चलता है। तो ज़ाहिर-सी बात है देखिए कंटेंट तो खत्म होना नहीं है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि भई आपको अपनी आँखें बचानी है, नींद पूरी करनी है तो थोड़ा-सा दूरी तो बनानी पड़ेगी मुझको लगता है। जी।
बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। बिलकुल आपकी बात ठीक है और वाक़ई में दूरी बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बताइए कि आप न सीमाएँ कैसे तय करते हैं या बस समय का अंदाज़ा लगा लेते हैं या कुछ अपने फ़ोन में सेटिंग्स ऐसे रखते हैं?
अ, नहीं देखिए सबसे पहले तो अब मैं ये करता हूँ क्योंकि देखिए अनंत फ़ीड तो है एक तरीके से सोशल मीडिया। और आप कहते हैं न आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन आप पूरी रील्स नहीं देख पाएँगे। जो कि हाँ, सबके अंदर होता है न एक <chuckles> और हम लोगों के अंदर भी देखिए होता है न कि एक चीज़ कि हम सोचते हैं कि भई ज़्यादा से ज़्यादा देख लें हम कितने कम समय में। और होता क्या है कि देखिए उसमें अंत में हम समय ही वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें, ज़रूरत से ज़्यादा अपना। और मैं तो सबसे पहले देखिए ये करता हूँ कि जो फ़ालतू की चीज़ें होती हैं उसको मैं सीधे अनसब्सक्राइब कर देता हूँ या फिर कोई ऐसी रील आ गई जो कि आपको नहीं अच्छी लग रही है तो आप उसको डिसलाइक कर दिए। और एक ऑप्शन आता है कि इंटरेस्टेड ओर नॉट इंटरेस्टेड का, वो ज़रूर है उसपे आप क्लिक करके कर दिए तो दोबारा उससे रिलेटेड कोई रील आपके पास सामने आएगी ही नहीं। ज़्यादातर लोग करते ही नहीं हैं देखिए ये चीज़ लेकिन करना बड़ा आवश्यक है। आप कि कब तक अपनी उंगलियों को आप फेरते रहेंगे ऊपर से नीचे करते रहेंगे। उँगलियों में दर्द हो जाएगा लेकिन अ, वीडियो तो नहीं खत्म होने वाली है। जी।
वाक़ई में इतनी सारी रील्स हैं। बढ़िया। वाक़ई में। <chuckles> वाक़ई में आपने बहुत सही बात बोली है। अच्छा तो ये बताइए कि सोशल मीडिया का जैसे न स्क्रॉल हमारे समय की क्या आपको ऐसा लगता है सबसे बड़ी कह सकते हैं चोरी है? बहुत ज़्यादा समय हमारा ले लेता है ये और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि।
हाँ। सही बात है, बिल्कुल चोरी है और देखिए, बनाया है एक तो देखिए ऐसे जाता है कि भाई आपको बताया जाता है कि 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की मैक्सिमम रील है। और ये बड़ा कम समय आपका लेगी, कम टाइम में आपका एंटरटेनमेंट कर देगी। और उसका असर देखिए क्या हुआ है मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे देखिए वीडियोज़ पहले आते थे, बहुत बड़े-बड़े वीडियोज़ बनते थे। आधे घंटे के, 1 घंटे के वीडियोज़ और वो कोई देखता ही नहीं था, लोगों ने सोचा कि भाई 1 घंटा किसके पास है, चलो 10 मिनट का ये रील्स चला लेंगे, हम 10 सेकंड की 20 सेकंड की, वो कम समय में देखी जा सकती है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि आप 1 घंटे की वीडियो देखने की बजाय आपने रील्स चुना है, और रील्स तो देखिए ख़त्म होगे नहीं। लोग 3-3 घंटे अपने बिता देते हैं इसमें तो ये कहाँ से सही है? अब अ, एक तरफ़ तो आप समय बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ़ आप उसी को देखते हुए 15-15 सेकंड की वीडियो आप सैकड़ों वीडियो आप देख जाते हैं घंटों में, तो ज़ाहिर सी बात है अपना समय तो वेस्ट कर ही रहे हैं आप। तो कहीं न कहीं मुझको लगता है कि थोड़ा-सा लगाम लगाने की आवश्यकता है और थोड़ा-सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जी।
ठीक है। बिल्कुल। <chuckles> सही कहा आपने। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, कुछ ना कुछ सेल्फ़ कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स जैसे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये सच में मदद कर सकता है? या फिर ये सिर्फ़ ना एक फ़ैशन के लिए बना वर्ड ही है बस?
अ, देखिए, मुझे लगता है कि अ, बहुत सारी चीज़ें आजकल देखिए ट्रेंड में चलती रहती हैं। और लोग क्या करते हैं कि मुझे लगता है कि एक तो, तो बुखार चढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर सोशल मीडिया का। और एक बहुत से लोग क्या है, ये सबसे बड़ी बात है ना कि अपने आपको को लोग कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर पहले से ही समझने लगे हैं। वो पहले ही जज करने लगते हैं, और पहले ही सोचते हैं कि, "भई अ, मैं इस तरह से बनाऊँगा।" आप देखते हैं जो चीज़ आप उसी में तो इंटरेस्ट लेते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप कंटेंट देख रहे थे न तो आपके मन में भी ये विचार आता है कि भई, मैं भी इसी तरीके का बर्ताव करूँगा, या मैं भी क्या पता इसी तरह की रील बना लूँ। और होता भी वही है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है आजकल। देखिए ट्रेंड फॉलो करते हैं जो लोग, ट्रेंड फॉलो करने के नाम पे आप इतना ज़्यादा फूहड़पन, इतना ज़्यादा अश्लीलता की हद पार कर जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आपके फैमिली मेंबर भी हैं उस पे, और वो देखेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा। तो मुझको लगता है कि थोड़ा-सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल। जी।
बिल्कुल। बिल्कुल। सही कहा आपने। <chuckles> बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है क्या कि फ़ीड लिमिट करने के लिए कहीं न कहीं ऐप्स या फिर टाइमर थोड़ा ज़रूरी हो गया है? अ, या फिर अगर हम चाहें तो हम अपने अ, अनुशासन में थोड़ा ध्यान दें, आत्म-अनुशासन रखें, ताकि हम ना सीमित समय तक इस्तेमाल करें, हम थोड़ा मनोरंजन करें, लेकिन ऐसा ना करें कि हमारा समय बहुत ज़्यादा बित अ, व्यर्थ हो जाए इसी में।
हाँ, देखिए, वह टाइमर आपने जैसे जो ज़िक्र किया, मुझे लगता है कि बिल्कुल, देखिए बहुत से लोग अलग-अलग तरीके के तरीके आज़माते हैं, हथकंडे आज़माते हैं। मैं देखिए क्या करता हूँ, सीधी-सी बात है, मैं रात में बहुत रील्स देखता था पहले, मैं क्या करता हूँ, फ़ोन अपना बहुत दूरी पे रखता हूँ ताकि मेरा हाथ ही वहाँ ना पहुँचे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं म करवट भी लेता था ना, मेरी आँख ज़रा-सी खुलती थी, मैं सोचता था, चलो टाइम देख लूँ और कुछ और देख लूँ, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रखी, कोई मैसेज तो नहीं आ रखा। और होता क्या था कि मैं रील्स देखने लगता था उस दौरान में, और नींद मेरी बड़ी प्रभावित होती थी। तो मैंने दूरी बढ़ा ली अपने हाथ से, और फ़ोन जो है अब मैं बहुत दूरी पे अपने इतना दूर रखता हूँ कि मतलब आपको उठ के बेड से जाना पड़ेगा। तो एक ये मेरे लिए तो कारगर रहा है। दूसरा, अगर बहुत लोग अगर आप नियम-कायदे के पक्के हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप फिर टाइमर आप सेट करिए, नहीं तो ज़ाहिर-सी देखिए लोग अगर रील्स देखने के लती हैं, तो टाइमर भी बहुत लोगों के काम नहीं आने वाला है, मुझको ऐसा लगता है। जी।
बिल्कुल। अच्छी बात है ये तो। सही कहा आपने, वाक़ई में, ऐसा तो बिल्कुल है ही है, देखने को हमें मिलता भी है। तो आपको क्या लगता है जैसे सोशल मीडिया है, तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं ऐसा लगता है क्या आपको कि हम लोगों से बिल्कुल दूर आ गए हैं? और कहीं न कहीं अगर हम सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे अब दोस्त तो काफ़ी कम हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं ये एक ख़ालीपन-सा आ गया है?
हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए, खालीपन-सा जीवन में तो आ ही गया है और सभी के आ गया है, ऐसा नहीं है कि अ, कोई एक व्यक्ति ऐसा है, देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हो चुके हैं अब, कोविड के बाद से खासतौर पे। और आप देखेंगे कि देखिए, इंस्टाग्राम पे तो आपके हज़ारों दोस्त हैं, हज़ारों फ़ॉलोअर्स हैं, लेकिन आपकी रियल ज़िंदगी में, असलियत में आपके कोई भी दोस्त ऐसा नहीं बचा है, जिससे आप फ़ोन करके बात कर सकें। और ये मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जब वीकेंड आता है, कई ब कई बार ऐसा होता है कि भई, मुझको ढूँढना पड़ता है, बकायदे, अपने फ़ोन में नंबर कि, "भई अ, किस दोस्त से मैं बात करूँ आज या फिर किससे मैं मिलने जा सकूँ?" क्योंकि कोई आज के डेट में कि फ्री नहीं है एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे के लिए समय नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में रिश्ते कहाँ तक चल पाएँगे? तो ये अक्सर मुझको फ़ील होती है ये चीज़ें और वाक़ई में, देखिए, जिस क कदर से सोशल मीडिया लोगों के सर पे हावी है और इतना ज़्यादा उपयोग लोग कर रहे हैं, तो रिश्ते की अहमियत भूलते जा रहे हैं कहीं न कहीं और ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, असलियत में जो 4 लोग आपसे मिलते हैं, जो आपके आमने-सामने, अगल-बगल रहते हैं, वही लोग काम आने वाले हैं, आपके दोस्त काम आने वाले हैं, आपके घरवाले काम आने वाले हैं। ये जो फ़ॉलोअर की भीड़ आप बटोर के रखते हैं, ये वहीं पे रह जाएँगे, वो कोई भी काम नहीं आएगा आपके। जी।
बिल्कुल। सही बात है। अच्छा। सही कहा आपने। बि बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि, क्या ऐसे हम घर में नियम लागू कर सकते हैं या फिर क्या तरीके अपना सकते हैं? ताकि जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चे हैं, हमारे खुद के परिवार वाले हैं, सारे लोग ही इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ख़ैर सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल करें लेकिन सही तरीके से करें, कुछ सीखने के लिए करें और अपने बाकी की चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान दें।
हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बच्चों के मामले में तो विशेष तौर पे बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अभी देखिए अपना अनुभव मैं बताना चाहूँगा, मैं शाम को निकल रहा था ऐसे ही मार्केट में टहलने के लिए और 2 छोटे-छोटे बच्चे मतलब 6 से 7 साल के रहे होंगे, साइकिल चला रहे थे, एक बैठा हुआ था पीछे और एक चला रहा था। और वो सोचिए कि इसका दीपक कलाल का डायलॉग मारते हुए जा रहे थे ज़ोर-ज़ोर से रास्ते पे, कि सिस्टम फाड़ देंगे और ये कर देंगे, मतलब उल्टे-सीधे डायलॉग, मुआ करते हुए जा रहे हैं रास्ते में। और उनको देख के पहले तो हँसी आई मुझको कि यार क्या कर रहे हैं ये बच्चे? लेकिन फिर बाद में मुझको एहसास है इस चीज़ का हुआ यार, बड़ा गलत प्रभाव भी हो रहा है सोशल मीडिया का, और जिस तरीके से बच्चों का व्यवहार बदल आ रहा है, जिस तरह की उल्टी-सीधी बातें, हरकतें ये कर रहे हैं और सीख रहे हैं, ये बड़ा चिंताजनक है भविष्य के लिए। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कहते हैं ना कि बच्चों को बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए और अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन दे भी रहे हैं तो आपको ध्यान रखिए कि भई, बच्चे आपके देख क्या रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट पे एक क्लिक पे बहुत सारी चीज़ें खुल सकती हैं। तो ये आपको एंश्योर करना चाहिए कि भई आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये डिवाइस तो आप ही ने दिया है। तो आप ये ध्यान दें कि क्या देख रहा है वो उसमें, क्या और क्या नहीं देखना चाहिए उसको।
ज़रूर। <chuckles> अच्छा। बिल्कुल। सही कहा आपने। बेशक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये तो माता-पिता, अभिव्यक्ता जो हैं उनका फर्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों पे ख़ास ध्यान दें ताकि उनके बच्चे सही चीज़ों का सही समय पे इस्तेमाल करें। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे कई बार हमारे मन में विचार आता है कि, अब तो हमें जैसे सोशल मीडिया से दूर जाना है, हमारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा होता है। तो हम ना एक बार को अनइंस्टॉल कर देते हैं या हम उसको हटा देते हैं, टाइमर लगा देते हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके ना हमारे अंदर वो फोमो आ जाता है कि नहीं अगर हम हट जाएँगे कहीं हम हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, कुछ जानकारियाँ नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर उसको ना हम कुछ ही समय में वापस से इंस्टॉल कर लेते हैं।
हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ, हाँ। सही जी। अ, बिल्कुल देखिए ऐसा होता है और अक्सर होता है लोगों के साथ, मैंने खुद एक दोस्त को अपने देखा है। और अक्सर मैं उसको रील्स भेजा करता था मैं भी उसको बहुत शेयर किया करता था। तो मैं कई बार एक बार मैंने देखा कि उसका नाम ही नहीं आ रहा है और मेरी आ ही नहीं रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, शो नहीं कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा भई कहाँ गया तू? तो बताया उसने कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। और फिर मैं 2 दिन के बाद देख रहा हूँ फिर वो दिख रहा है ऑनलाइन वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा यार ये क्या हुआ कि मतलब ये तो एक तरीके से वही बात हो गई कि मतलब फैसला तो बड़ा अच्छा लिया था आपने कि चलिए दूरी बनाना है, लेकिन 2 दिन में ही डगमगा गया कदम? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अरे भाई, कम से कम 10 दिनों के लिए 1 महीने के लिए तो दूरी बनाता। लेकिन कहते हैं ना कि इस पर मतलब, सवार है भूत एक तरीके से और फोमो ही है बिल्कुल, देखिए फियर ओफ मिसिंग आउट कि भई हम हमें लगता है कि हम पीछे रह जाएँगे कहीं न कहीं दुनिया की इस भीड़ में जो भेड़-चाल में लोग चल रहे हैं, और लोग बहुत आगे बढ़ जाएँगे। तो ये सोच मुझे लगता है कि बड़ा नुकसानदायक है और इसको अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना चाहिए। जी।
अच्छा। <laughs> बिल्कुल। बिल्कुल। वही तो। सही बात है। वाक़ई में आपने सही कहा है। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि अगर, सोशल मीडिया पे सही चीज़ें दिखाई जाने लग जाएँ, ज़रूरत की ही चीज़ें दिखें, तो क्या कहीं न कहीं ये जो जादू है, ये क्रेज है सोशल मीडिया का, क्या ये कम हो सकता है?
देखिए, अब तो नहीं हो सकता। अब तो लोगों की लत लग चुकी है नशा हो गया है लोगों को। और जानबूझ के देखिए खराब रील्स का वो उल्टे-सीधे जो बोलते हैं जो अश्लील रील्स रहती है, नाचने गाने की <chuckles> अ, मीम्स की जो रील होती है यही सारी चीज़ें चलेंगी और मुझे नहीं लगता कि लोगों को आप कितनी भी अच्छी सलाह दें। और अच्छी-अच्छी रील्स दिखाएँ वो नहीं देखेंगे। उनका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है। आप सीधे से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि आप जो अच्छी रील्स होती हैं जो इसमें आपको अ, देश की समस्याओं की बात हो रही होगी या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई रील होगी या कोई वीडियो होगा आप उस पे देखिए लाइक कितने होते हैं? शेयर कितने होते हैं? कमेंट्स कितने होते हैं? और जो एक फूहड़पन वाली जो रील्स होती है या कोई मीम पेज ही है आप उसके पेज पे आप देखिए इंगेजमेंट ऑडियंस का, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लोग चाहते क्या हैं। और देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि लोग इन्हीं सारी चीज़ों के प्रति अब आकर्षित हैं। तो पूरी तरह से मुझे नहीं लगता है कि कभी अ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि क केवल आप अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाएँ और बुरी चीज़ें से दूरी बना लें लोगों को देखना ही वही बुरा है। अ, जी।
हाँ, हाँ बिल्कुल। अ, बिल्कुल। वाक़ई। जी हाँ। वाक़ई में! समझ सकती हूँ वाक़ई। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ना समाधान है या फिर संतुलन बनाने अ, बनाना एक ज़्यादा बेहतर रास्ता हो सकता है?
अब देखिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक तरीके से ज़रूरत भी बन चुकी है लोगों की। तो संतुलन बनाना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरी तरह से तो देखिए कोई छोड़ ही नहीं पाएगा, और जैसा मेरा दोस्त की तरह फ़ैसला लेके कि भई, नहीं, मैं तो चलाऊँगा ही नहीं, और 2 दिन बाद फिर आपका विश्वास डगमगा जाएगा, आप फिर से चलाने लगेंगे। तो अपने आप को ही झूठा क्यों साबित करना, या अपनी ही नज़रों में क्यों गिराना अपने फैसले पे श करके। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, पूरी तरह से छोड़ना तो नहीं चाहिए। और बैलेंस बनाने के लिए देखिए बहुत सारे उपाय हैं, आप कर सकते हैं। आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड करिए, घरवालों के साथ ज़्यादा समय बिताइए, दोस्तों के साथ समय बिताइए। और कुछ शौक फॉलो करिए, मुझे लगता है, हॉबीज़ जो आपकी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सोशल मीडिया के आने से कहीं न कहीं जो हॉबीज़ है, वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। जी।
वाक़ई। <chuckles> जी। जी हाँ, ज़रूर। सही बात है। बिल्कुल। सही कहा आपने, वाक़ई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे कभी आपने दूरी बनाने का प्रयास किया हो सोशल मीडिया से और कितने समय तक आप दूर रह पाए?
हाँ। देखिए प्रयत्न तो मैंने बहुत बार किए हैं, और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि हर महीने ही मैं करता हूँ प्रयत्न कि दूरी बनाई जाए, दूर रहूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अब मैं खुद भी इस जाल में एक तरीके से फँस चुका हूँ। और एक होता है आपको ना एक क्रेविंग-सी होती है कि यार, चेक कर लिया जाए कि अगले व्यक्ति ने क्या फोटो डाली होगी, क्या पोस्ट डाली होगी। कुछ लोग होते हैं ना कि आप जिनको देखना चाहते हैं, आप ढूँढते हैं कि अरे, कि क्या होगा, आप अपडेट रखना चाहते हैं। तो ये इतना जो इंटरेस्ट आदमी के दिमाग में बना रहता है, यही सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जड़ है। और कई बार कोशिश की है, हालाँकि मैं अ, कई दिनों तक सफल भी होता हूँ, लेकिन हाँ, 1 महीने के बाद फिर मुझे अ, देखना पड़ता है, मतलब एक्टिव हो जाना पड़ता है। तो अब फँस जाता है आदमी, क्या करे इसमें? जी।
बिल्कुल। वाक़ई। ठीक है। समझ सकती हूँ, वाक़ई। बिल्कुल, वैसा बिल्कुल होता है और हमारा समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये अनंत फीडबैक को ख़त्म करने का तरीका क्या हो सकता है?
हाँ जी। देखिए, तरीका तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक ही है कि सेल्फ कंट्रोल। और खुद का आपके ऊपर कंट्रोल होगा और दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि संभव ना हो इस दुनिया में। जी।
बेशक। सही कहा आपने। वाक़ई में, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभवों को जान कर के, आपके विचारों को जान कर के, किस तरीके से आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं अ, आशा करती हूँ ना कि हमारी फिर से बात हो, हम इसी तरीके से जुड़ें। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। बिल्कुल। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।
जी।